Tu vois? Mais, qu'est-ce que tu penses de ceux qui crachent dans les poubelles?
Ah, il y a des gens qui crachent! Oui, <chuckles> dans les poubelles. <laughs> Bah, là l <laughs>
<laughs> La nouveauté du jour! <chuckles> Des gens crachent dans les poubelles? Je comprends pas, crachent dans les poubelles? <chuckles>
<laughs> Écoute, j'ai j'ai pas fait attention, mais, si tu le dis que c'est c'est que c'est vrai, <laughs> je te fais confiance là-dessus. <laughs> Ouais.
<laughs> Je p Moi, j'ai cracher dans des endroits, moi, je trouve ça dégueu dégoûtant, quand tu marches et il y a du crachat par terre. Franchement, c'est c'est
Ah, ouais, moi aussi, je trouve ça dégoûtant.
c'est horrible. À moins, que tu aies une maladie qui fait que et tu vois? Mais et mais je même je non! Crache dans la poubelle, quoi. Tu vois?
Bah, à la limite, tu craches dans la poubelle, tu sais, tu attends d'être au bon endroit, pour le faire, et ça, c'est pas mal. <chuckles> C'est un peu plus adapté.
<chuckles> Oui. Je suis d'accord avec toi!

Ouais.
Bah, franchement, je le surveille de près ah c'est après, ça dépend où <laughs> C'est-à-dire que je deviens la menace maintenant. <chuckles> Ah OK, tu fais ça? Bah, tu verras. <laughs> C'est beh, c'est ça, on verra. Qui qui vivra verra. Qui rira bien, qui rira le dernier. <laughs> <snorts>
<chuckles> <laughs> Tu surveille de près. C'est-à-dire? Tu mets surveillance devant chez lui, c'est quoi cette histoire? <giggles> Oh la vache, c'est qui, là? Si psycho entre vous 2 là? <laughs> On verra qui. En fait, <giggles> j'allais le dire. <giggles> Voilà qui rira à un moment donné hein, on verra bien. <laughs>
Ben, ouais. <chuckles> Non, tu sais? Chez moi, j j'organise un plan, tu sais, ts avec, hem, un profil, tu vois? Que mais oui sur le mur. <chuckles> Tu es <chuckles> sur le mur. Je je dégage un un mur vide comme ça et heu <chuckles> et je te profile. <chuckles>
<clears throat> <snorts> Cinglé. Ça commence mal, ça commence mal cette histoire. <laughs> <laughs> Oh, la face cachée. Oh purée. <laughs>
<laughs> J'achète du fil rouge que j'a voilà, tac tac, le chemin qu'i qu'i qu'i qu'il emprunte tous les jours <chuckles> ou est-ce qu'il a craché pour la dernière fois. <laughs> C'est ça. <chuckles>
Tu tu as des des punaises. <clears throat> Mmh mh. <laughs> Sur quel terrain? Quel match? Quelle équipe? Quelle équipe, tu vois?
Quelle équipe, ouais. Quelle interaction avec ses voilà, donc heu, voilà ce que je ferais, parce qu'il faut avoir des vraies preuves.
Faut savoir, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que cracher est quelque de un acte dégoûtant? Pourquoi? Pourquoi que c'est pas juste un acte banal? Qu'est-ce qu'on nous a appris pour que s'en ça nous ça nous dégoûte?
Mais en fait, je pense que c'est, heu, je pense que c'est parce que déjà, heu, tu c'est, il y a des bactéries dans ton crachat, tu vois?
Ah, ouais?
Ben, je pense.